नहीं, नहीं, नहीं देखिए मैं अगर आपको सही बताऊँ ना मैं आपको अनुभव से बताता हूँ। तो एक बारी क्या हुआ था ना जब मह मेरे को आज भी ध्यान है कि पिछले से पिछले वर्ष जब ना मेरी दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी थी ना। तो मैं घर आ रहा था, तो उस समय देखिए मैंने अपनी बाइक नहीं लेके मेरे को जैसे बस स्टैंड जाना था। तो उस ट समय देखिए मैंने ना एक मैंने कैब भी बुक करी थी। तो जब उन भैया से मेरी बात हो रही थी। तब ना मैंने उनसे ना यही सवाल पूछा था जो भी आपने मेरे से पूछा है कि इससे क्या होता है? कि इससे आपके धंधे पे मतलब इस पे क्या तो उन्होंने देखिए मेरे को ना उनकी ये वर्डिंग भी थी। कि ना ये जो ऐप्स है ना ओला, यूबर इनसे देखिए उनका बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे ना देखिए बहुत ज़्यादा इन्पलो इंप्लॉयमेंट बढ़ा है, रोज़गार भी बढ़ा है। देखिए वो वो भैया खुद बता रहे थे कि ना कि उन्होंने देखिए बहुत से धंधे ट्राई करे थे। उन्होंने खुद का एक रिक्शा भी लिया था, परंतु देखिए वो इतना नहीं चला, परंतु देखिए ओला यूबर देखिए इनसे बहुत मदद हुई है। यहाँ तक कि जो मेरे को लगता है ना जो फूड डिलीवरी ऐप्स है ना? देखिए इनसे भी देखिए बहुत ज़्यादा रोज़गार बना है। तो तो ना देखिए मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को खुद बताया ना कि देखिए ये एक बहुत अच्छा धंधा है कि हमें इस हमें लगता है कि ना ये एक अच्छा धंधा नहीं है परंतु देखिए अगर हम इसमें ध ध्यान से मन लगा के काम करें, तो देखिए हम इससे भी देखिए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ये देखिए ये मेरी बात नहीं है देखिए ये उन्होंने खुद ने ही बोला था, तो मेरे को तो देखिए तो मेरे को तो यही लगता है ना कि देखिए अगर वो खुद कह रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ना इससे मेरे को लगता है रोज़गार में बल्कि फ़ायदा ही हुआ है नुकसान नहीं हुआ। जी।
हुँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा, जी, जी। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। ओह! अच्छा, जी, जी। हुँ, हुँ। पर आपको क्या लगता है कि जो आपको राइड हीलिंग वाले जो सवारी पे ले जाते हैं, बाद में आपको ड्रॉप करते हैं। जैसे फ़ूड डिलीवरी वग़ैरह घर पे फ़ूड दे गया। तो कभी भी उसमें दिक्कत आती है राइड पे जाने में उनके साथ या फिर फ़ूड डिलीवरी का मतलब देरी हो गया, क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ आपके साथ?
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, देखिए ये तो होता है ये देखिए कभी-कभार क्या होता है ना जैसे फू अब देखिए मेरे को लगता है खाना एक ऐसी चीज़ है ना, देखिए वो फ्रेश ही अच्छा लगती है। कभी-कभार क्या होता है ना देखिए हम ना कहीं दूर से मँगा लेते हैं। जैसे क्या होता है मान लीजिए जैसे मेरे को खाना मँगाना है, अब मान लीजिए वो जगह ना काफ़ी दूर है, मान लीजिए वो 15-20 किलोमीटर दूर है। तो देखिए अब वो मान लीजिए अगर मैंने कोई गरम खाना मँगाया, अब देखिए सर्दी का मौसम है, देखिए रात को अगर वो खा खाना आ रहा है। तो देखिए वो ऐसा हो सकता है ना ठंडा हो सकता है, तो मेरे को लगता है कभी-कभार देखिए हो सकता है। परंतु देखिए, मेरे को लगता है ना देखिए उसमें ना तो किसी राइडर की गलती है ना कि वो होटल वालों की गलती है। तो मेरे को ये लगता है ना कि इसमें किसी की गलती नहीं है, देखिए ये हो सकता है। और रही बात राइड हीलिंग की तो देखिए कभी-कभार क्या होता है ना हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। कि वो जो राइडर भैया हैं, वो थोड़े रूड रहे तो मेरे को लगता है इसका ये मेरे को लगता है ना थोड़ा वो डिप्लोमैटिक सा ही सवा जवाब रहेगा इसका, ना
हुँ। हाँ। वो तो सही बात है। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। हुँ। पर आप जब भी कभी किसी राइडर के साथ राइड पे जाते हैं तो आप उसके साथ बातचीत वगैरह करते हैं? मतलब आपको कैसा फील होता है कि हाँ ठीक है चलो इनसे राइड वगैरह बुक करवाइए अच्छा अनुभव रहा। ऐसा कुछ कभी हुआ?
जी, जी।

जी देखिए, मुझे आपसे सवाल ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फूड डिलिवरी ऐप है, राइड-हेलिंग का ऐप है, उसका इस्तेमाल करते हो?
जी, जी। जी, जी।
जी।
जी, देखिए, देखिए जैसे ही थोड़ा आपको भी पता है टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ा है, साथ के साथ देखिए अगर ये आज से आप मेरे से कुछ वर्ष पहले पूछते, तो देखिए मैं इन ऐप्स के द्व के प्रति न वंचित नहीं था। मेरे को इनका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। परंतु देखिए अब ये मेरे को लगता है न, इन ऐप का देखिए हमारी मेरे को लगता है मेरे साथ देखिए काफ़ी जो लोग हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए इसका एक बहुत बड़ा एक रोल है, एक बहुत बड़ा असर भी आया है। देखिए अगर मैं सही बताऊँ न, तो इसका सबसे ज़्यादा जब मैंने यूज़ पता है जो राइड-हेलिंग वाली ऐप्स है न, इसका मैंने सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा था मेरे कॉलेज के समय में।
हुँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा, पर मतलब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, जैसे अभी आपने बोला कि आपको पहले कुछ इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था? तो आपने कहीं से सीखा या किसी ने आपको सिखाया?
जी, जी। देखिए अगर मैं आपको सही बताऊँ न कि देखिए मैं न जैसे एक छोटे शहर से हूँ, जहाँ पे मेरा होमटाउन है। तो देखिए वहाँ पे ऐसी कोई ऐप्स नहीं होतीं, देखिए वहाँ पे फूड डिलिवरी या राइड-हेलिंग हो जैसे कुछ ऐप्स नहीं हैं। परंतु जब मैं कॉलेज में गया, तो देखिए वहाँ पे देखिए वो एक बड़ा शहर था। वहाँ पे मेरे को मेरे कॉलेज के दोस्त मिले, <clicks tongue> तो उन्होंने मेरे को देखिए इंट्रोड्यूस करा इन ऐप्स के द्वारा, तो तब मैंने न तो मेरे को पहले तो ऐसा लगता था कि ये इसमें ऐसा कुछ नया है। परंतु जब मैंने देखा कि न, जब मैं लोगों को देखता था कि कैसे कई लोग हैं, जैसे वो अब मेरे को आज भी एक बार ध्यान है कि मैं हॉस्टल में न बाहर ऐसे ही राउंड निकाल रहा था। तो मैंने देखा कि कैसे हम एक वो मोबाइल से हम कुछ भी कर देते हैं, उससे क्या है न, वो ऐप यूज़ करके हमारे घर पे खान
हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। न अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। ओह! अच्छा मतलब आपने किसी को करते देखा। मतलब आपको सोचा अ, सोच-विचार आया कि हाँ मुझे भी ये सीखना है ताकि मेरी भी झंझट खत्म हो जाए, ऐसा?
नहीं, नहीं सीखने जैसा तो

हाँ, ये तो है।
जी, जी। बिल्कुल, मतलब आप राइड हीलिंग पे जब एप्स एप्लीकेशन पे जाते हो और वहाँ पे आपको कैसे-कैसे ऑप्शंस मिलते हैं, और आप मतलब वहाँ पे कौन-कौन-सी एप्लीकेशन पे आप काम कर सकते हो मतलब जैसे आपको 2-3 ऐसी एप्स एप्प मिल गयी जैसे आप बताना चाहो अगर किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में तो?
जी, जी। हाँ, देखिए अगर मैं सही बताऊँ ना, तो मैं ना आपको मेरे एक अनुभव से बताता हूँ कि जैसे ना, एक बारी ना जैसे मेरे हमारा पूरा परिवार बाहर गया था घूमने दिल्ली
हुँ। हुँ। जी। हाँ।